Opo, siyempre, eh, matatanong natin 'yan sa ating mga pinaglulutuan kung kamusta ba ang lasa ng ating luto. Mukhang pasado naman po. <chuckles>
Mm. Oo nga, eh. Oo. Oo, kasi alam mo 'yon parang gusto ko ring subukan, 'no, 'yong mga gumamit no'ng mga pulbos na gano'n. Pero parang nagdadalawang isip ako baka naman kasi iba 'yong lasa. <chuckles>
Mhm. Mhm. Hmm, okey. Pero madalang ko naman po eh iyong gawin pero sa madalas at madalas, um, paborito ko talaga ang sinigang na baboy. <chuckles>
Mm. Mm. Oo. Oo, 'no, tapos may mga madaming gabi, 'no, 'yong medyo, ah, ano bang gusto mo do'n 'yong medyo ma ano ba, medyo masabaw or 'yoong medyo malapot?
Mhm.